Sì come se boh, cioè, nel senso un po' di boh, non ti so spiegare, capito, un po' di menefreghismo arrogante tra l'altro capito?
Di menefreghismo. Okay, oka è la cosa peggiore. Beh, è importante invece secondo me. A esercitare i propri, diritti in quanto cittadino è molto importante. Ehm, e sei riuscito?
Eh. Eh, sì. Esatto. Io spero che tu spero che s che credo, ma poi non lo vedo tanto sincero, le risp nelle risposte vedremo. Comunque gli dic gli chiederò di mandarmi una foto in in camera elettorale
Mh. No, no, non si fa no, no. No.
Sì, sì, sì, prima di mettere il voto. Comunque
<chuckles>